Halo.
Halo juga. Selamat apa nih? Sore.
Iya. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya, Mbak? Mhm.
Oke. Baik! Sehat! Semangat! Nah <giggles> Bener. Aduh. <laughs> Kakaknya, gimana kabarnya nih?
Waduh semangat masih ya, udah habis ngopi nih kayaknya nih? <laughs> Waduh, mhm mhm, baru baru ngopi jadi kayak, apa, baru balik nyawanya gitu. <laughs> Udah udah mulai terkumpul lah adalah 30% kali ya. <laughs>
Oke, udah terkumpul lagi ya, berarti ya? Oke. <laughs> Biar nambah lagi nih aku ngajakin ngobrol boleh ya?
Mhm, waduh boleh. <laughs> Iya, mhm mhm.
Oke. Ini mau ngobrolin soal hobi yang sebenarnya aku mau ngajak Kakak diskusi agak ini sih, wah agak
Waduh, mhm mhm. Iya, agak dalam ya kayaknya? <laughs>
Iya, bisa dibilang begitu. Soalnya, biasanya orang kalau ngomongin hobi kan pasti sesuatu yang menyenangkan, yang ingin dibagi gitu kan ya. Sekarang beda, sekarang hobi yang bisa bikin masalah gitu, sebenarnya.
Aduh, mhm mhm. Iya. Mhm. Nah, benar benar. Mhm. Oh iya, ya. Waduh, bikin ribut nih biasanya nih, aduh. Mhm mhm. Iya iya.
Bener bener banget. Tapi Kakaknya, eee, kira-kira kalau misal nih aku bilang ada nggak seh Kak ada nggak sih Kak, hobi yang bisa bikin masalah, baik sama teman atau keluarga, kira-kira apa hobi yang Kakak, pikirin kira-kira?
Mhm? Mhm, iya. Mhm. Heeh. Waduh. Mhm mhm. Ini hobinya umum dan aku pernah ngalami, ini l mancing Mbak, heeh. Iya, kebetulan kan bapakku tuh senang mancing ya dulu, sekarang udah udah jarang, jadi dia tuh kalau mancing itu suka sampai 2 hari, 3 hari ya, sekali pergi. Heeh, terus tuh entah saking, apa ya, saking gilanya waktu itu, 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali pergi Mbak, heeh, jadi kayak, apa, absen. <laughs> Nggak ada nggak ada di rumah jadinya, dia sering pergi gitu kan mancing. Heeh, jadinya, apa, orang tuaku, si ibu ibuku jadi ribut gitu kan, pa protes, "Mancing mulu!" Gitu kan, iya kayak dianggurin gitu, punya keluarga tapi dianggurin gitu kan. Nah, itu akhirnya, eee, lama lama-lama u jag apa, karena sering ribut itu ya, jadi dia nggak pernah mancing lagi sekarang, jadi ho hobinya sekarang ganti jadi badminton. <laughs>
Heeh. Oke, apa tuh? Oh. <laughs> Heeh heeh. Oke. Heeh heeh. Wah, wah. Heeh heeh. Oke. Wow. Wow. Wah, itu <chuckles> Mhm mhm mhm. Heeh. Eh, protes ya? <chuckles> <clears throat> Oke oke. Mhm mhm. Heeh. Oke. Oh. Oke. <chuckles> Itu mancingnya di pantai apa di mana, Kak? Di laut apa di
Aduh. Mhm.